जी, आजकल जो है अ, भविष्य को लेकर या फिर अगर हम कोई भी निर्णय लेते हैं अपने जीवन में, कोई बड़ा निर्णय लेते हैं, तो उसके बारे में सोच के कहीं न कहीं चिंता होने लग जाती है कि क्या ये जो निर्णय है, क्या ये भविष्य में जो है कहीं न कहीं ठीक रहेगा?
हुँ। हुँ।
या कोई गड़बड़ ना आ जाए, या फिर जो एक ऐसे ही होता है ना कि हमारे जीवन को लेके भविष्य के बारे में जब हम सोचते हैं, तो कहीं न कहीं उसकी भी जो है अ, चिंता होने लगती है।
जी।
और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि चिंता इतनी बढ़ जाती है कि सारा दिन बस उसी के अ, ख़्याल में, होता है ना कि कभी न कभी आपको नकारात्मक जो है अ, विचार आने लगते हैं, मन में आपके नकारात्मक जो है सोच आपकी उत्पन्न हो जाती है। फिर अ, कुछ भी होता है, तो आप उसको अ, जो है अच्छे से नहीं सोच पाते हैं। आपकी नकारात्मक विचारों की वज़ह से आपकी चिंता कहीं न कहीं बढ़ती जाती है। तो मुझे ये नहीं समझ आता कि कौन-सी चिंता है जो मेरे सामान्य है और जिसको मैं अ, मुझे स्वीकार करना चाहिए, और कौन-सी चिंता है जो बेकार की चिंता है कि ऐसी चिंता करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे इसमें जो है कहीं न कहीं बहुत परेशानी होती हैं। तो मैं आपसे अ, इसी चीज़ का जो है अ, समाधान माँगना चाहता हूँ कि आप इसमें मेरी मदद करें कि मुझे कैसे पता चले कि कौन-सी जो अ, चिंता है, वो सामान्य है और मुझे उसको स्वीकार करना चाहिए, और कौन-सी जो है कहीं न कहीं अ, बेकार की चिंता है कि इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ये तो बस ऐसा होता है कि अ, जो अ, एक नकारात्मक सोच उत्पन्न हो गई है, इसकी वज़ह से ये-ये है बेकार की चिंता लगी हुई है। अगर इसमें आप मेरी मदद कर पाएँ? जी।
हुँ। जी, नहीं, मैं आपकी बातें बहुत अच्छी तरीक़े से समझ पा रहा हूँ, और मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहता था कि आपको जब चिंता होती है, तब आप अ, कौन-से हालात में आपको बहुत ज़्यादा ऐसे महसूस होता है? क्या आप अ, कोई काम के तनाव के वक़्त ऐसा होता है, या फिर आप अगर अकेले बैठे हो, उस वक़्त होता है, मतलब कौन-से वक़्त ऐसा होता है आपके साथ?
जी, जी। जी, 2-3 चीजें हैं अ, जिनकी चिंता जो है मुझे कहीं न कहीं काफ़ी अ, लगी रहती है। एक तो अ, सबसे बड़ी बात तो यही है कि अ, भविष्य की चिंता। उसमें बस कुछ न ऐसा कुछ नहीं होता, खाली आपके जो जीवन की आपको चिंता लगी रहती है कि अ, आगे चल के कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। बस ये सब चीजें कि क्या अ, मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दूँगा अ, एक एक जो एक आम चिंता मुझे लगता है कि ये लगी रहती है। और इसके अलावा अलावा भी मैं अभी-अभी मैंने एक नया व्यवसाय शुरू किया है। अ, तो वो मेरी जीवन का काफ़ी बड़ा जो है निर्णय है, तो उसमें मुझे कहीं न कहीं चिंता होती है कि ये कैसा होगा, कैसा चलेगा, कहीं इसमें मेरी धनराशि और मेरा समय तो नहीं बर्बाद हो जाएगा?
हुँ। अहुँ। जी, जी।
एक ये चिंता लगी रहती है। और इसके अलावा अलावा कहीं न कहीं ऐसे हमारे जैसे हमारे माँ-बाप हैं, वो बूढ़े ओ, अ, हो रहे हैं। तो उनको देख के कहीं न कहीं उनकी भी थोड़ी बहुत चिंता लगी रहती है कि अ, कि यही होता है कि अ, पहले इन्होंने जो है पूरी उम्र अ उम्र भर हमें संभाला है। अ, इन इन्होंने इतना अच्छे से हमें संभाला है, कहीं जब अभी मेरी बारी आई है इनको संभालने के लिए, कहीं मैं कुछ गड़बड़ ना कर दूँ, क्या मैं इनका ख़्याल जो है, ठीक से रख पाऊँगा या न नहीं रख पाऊँगा? तो ऐसी चिंताएँ होने लगती हैं। तो इसमें जो है कहीं न कहीं मुझे अ, फिर वही है नकारात्मक सोच आ जाती है कि अगर मैंने कुछ अ, गड़बड़ कर दी। फिर उसके बाद ऐसा होता है कि कोई कदम लेना होता है, तो बहुत फूक-फूक के लेता हूँ कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो यही है जो चिंताएँ हैं, ये मुझे अ, सारा दिन जो कहीं न कहीं घेर के रखती हैं। इनसे मैं कैसे निकलूँ? जी।
उ, जी। हुँ। जी। नहीं, मैं आपकी बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ। और अम, मैं आपसे एक और छोटी-सी चीज़ ये पूछना चाहता था कि जैसे जब आपको चिंता होती है, तो क्या आपके उस चिंता के वज़ह से आपका जो दिनचर्या पे असर पड़ता है? मतलब आप अगर कोई भी काम करते हो, तो उसके ऊपर कोई दिक्कत आती है आपको?
जी, जी। जब अ, मुझे कहीं ऐसी चिंता होने लग जाती है, सबसे बड़ी दिनचर्या में यही अ, बाधा आती है कि अ, कि मुझे किसी से बात करने का मन नहीं करता। जब ये अ, तीनों चिंताएँ ज़्यादा हो जाती हैं। तो मुझे ऐसा होता है, कि मैं चुप-चाप जाके अपने कमरे में बैठ जाऊँ, मैं किसी से बातचीत ना करूँ। और और अगर रही बात काम की तो जब हाँ, जी। जब जैसे मैंने बताया था जब चिंता अ, ज़्यादा हो जाती है, उसके बाद मैं फूँक-फूँक के कदम रखता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है, कि जब हम कोई भी अ, ऐसे फूँक-फूँक के कदम रखते हैं, बार-बार, बार-बार हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार आते हैं। तो हमारी जो काम करने की एक क्षमता होती है, कहीं न कहीं वो कम हो जाती हैं। तो मुझे फिर ऐसा लगता है, कि उस समय मैं इतना अच्छे से जो है काम नहीं कर पाता हूँ। अ, जैसे की जो मेरी अ अ, प पूर्ण क्षमता है, मैं उसमें पूरी अपनी क्षमता के हिसाब से काम नहीं कर पाता हूँ। जिससे फ़िर अ, दोबारा से चिंता होने लग अ, लग जाती है कि कहीं न कहीं काम में गड़बड़ी ना हो जाए। कि काम में मैं कोई अ, कोई ग गलत निर्णय ना ले लूँ। या फिर कोई काम ऐसा गलत ना कर दूँ, जिसका कि मुझे आगे जाके फ़िर वो मुझे अ, भुगतान करना हो। तो ऐसी जो चीज़ें हैं अ, मतलब यही जो है कहीं न कहीं, मेरे दिनचर्या में या फिर जो मेरे काम में जो है, बदलाव लाती हैं। जब मुझे कहीं न कहीं चिंता होती है, या फिर जो मेरे अ, विचार है वो नकारात्मक हो जाते हैं, चिंता की वज़ह से। जी।
ओह। जी। हुँ। उ, जी। जी। हुँ। नहीं, मैं आपकी बातें बहुत अच्छे तरीक़े से समझ पा रहा हूँ। तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि क्या आपने अ, इस चीज़ों को लेके किसी के साथ अ, बात की है, मतलब आपने कोई आपके करीबी दोस्त या फिर आपके कोई रिश्तेदारों के साथ इन चीज़ों के बारे में ज़ाहिर किया है?
अ, जी। नहीं, मैंने ऐसे अ, कभी किसी से बात नहीं की है क्योंकि वही होता है कि जब अ, क अ, अगर आपके मन की कोई गहरी बात होती है, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आप अ, हिचकिचाते हैं, वो बात किसी से करने से। कहीं न कहीं जो है, आपके अ आपके मन में आपको ऐसा भी लगता है कि कहीं न कहीं जो है, आपको शर्म आएगी या फिर दूसरे आपके बारे में क्या सोचेंगे। तो इन चीज़ों के चलते, ऐसे जो विचार हैं, मन में ये आ जाते हैं। इन विचारों के चलते जो है, कि मैंने कभी किसी से इस बारे में बात नहीं की है। अ, मुझे यही है कि कहीं न कहीं डर लगता है कि अ, कोई मेरे बारे में जो है अ, क्या सोचेगा? क्या वो मुझे एक अच्छा वो दे पाएँगे अ, अच्छा जो है, उपाय दे पाएँगे या नहीं दे पाएँगे?
हुँ। हुँ। हुँ। अच्छा। हुँ।
तो तो जी। ऐ ऐसी बातों के चलते जो है, मैंने इसके बारे में अ, कभी किसी से बात नहीं की या फिर और इसके साथ-साथ मुझे ये भी लगता है कि अगर मैं अपने परिवार वालों के साथ या फिर अपने माता-पिता के साथ इसके बारे में बात करूँगा, तो मुझे यही डर लगता रहता है कि उनको मेरी चिंता होनी शुरू हो जाएगी या फिर ऐसा हो सकता है कि उनको किसी बात का बुरा न लगे कि, "जो हमारा बच्चा है, ऐसे जो है, कहीं न कहीं चिंता कर रहा है इस बातों की।" जिन बातों का मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा कोई महत्व नहीं है, दूसरों के लिए। जी।
जी, जी। नहीं, मैं आपकी बातें बहुत अच्छी तरीक़े से समझ पा रहा हूँ। तो मैं आपसे एक और छोटी-सी चीज़ ये पूछना चाहता था कि अगर आपको कभी चिंता होती है, तो उस वक़्त आप अपने दिमाग को शांत करने के लिए कोई योग या फिर मेडिटेशन अ, या फ़िर इन चीज़ों का कोई ऐसा प्रयोग करते हो?
अ, जी, नहीं, मैं कोई ऐसा कोई योग या फिर कोई भी मेडिटेशन तो मैं अ, अभी तक तो मैं नहीं करता हूँ। जैसा मैंने पहले बताया था कि जब मुझे कहीं न कहीं चिंता होती है, तो मैं अकेला हो जाता हूँ, मैं किसी से बात करना नहीं पसंद करता। मुझे ऐसा होता है कि मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो, तो जैसे मैं का अपने कमरे में आके चुपचाप लेट जाता हूँ, थोड़ा अ, थोड़े समय के लिए। अ, वही होता है कि वो जो चिंताएँ होती हैं, दिमाग में आ आती हैं। तो मेरा यही विचार होता है कि मैं ऐसा उनको कहीं न कहीं मुझे ऐसा होता है कि ठीक है, जितनी भी चिंता है, तुम मेरे दिमाग में आ जाओ, उनके बारे में सो सोच लेता हूँ। फिर मुझे ऐसा होता है कि ठीक है, सोच लिया, अब इस चीज़ को खत्म कर दो। तो इसके बारे में ऐसा होता है कि कोई-कोई ऐसा मैंने कोई योग या फिर कोई मेडिटेशन तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ऐसा होता है कि मैं अ, बोल देता हूँ परिवार वालों को कि अ, कुछ समय मुझसे बात मत करना। तो मुझे लगता है कि ये भी कहीं न कहीं अ, गलत ही है क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि मैं अपने कमरे में आ जाता हूँ, इन चीज़ों के बारे में सोचता हूँ, इनसे जो है कहीं न कहीं अम, लड़ने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अ, उसी समय जो मेरे परिवार वाले हैं, मुझे लगता है कि उनको भी मेरी चिंता होती होगी कि इस इसके जीवन में ऐसा क्या चल रहा है कि जो ये अ, बीच-बीच में जो है अ, कहीं न कहीं अंदर चला जाता है, किसी से बात नहीं करता, चुपचाप लेट जाता है। जी।
हुँ। हुँ। जी, नहीं, मैं आपकी बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहा हूँ। तो इसके साथ मैं आपसे एक और छोटी-सी चीज़ ये पूछना चाहता था कि अ, अगर आप कोई योग नहीं करते हो, तो अ, इस चिंता के वजह से आपकी नींद के ऊपर कोई अ, प्रभाव पड़ा है?
जी, जी, अ, जो नींद है वो काफ़ी कम हो चुकी है। जैसे मैंने बताया था कि ये जो विचार हैं, मन में आते रहते हैं, या फिर ये चिंता लगी रहती है। जिसकी वज़ह से जो है, कहीं न कहीं रात को नींद नहीं आती, क्योंकि ऐसे विचार जो हैं, ज़्यादातर रात को ही आते हैं। क्योंकि दिन में तो कहीं न कहीं आप जो है, थोड़े अ, बिज़ी होते हैं, आप किसी न किसी काम में लगे रहते हैं। जैसे मैंने व्यवसाय की बात की थी, कि आपका ध्यान आपके व्यवसाय की तरफ होता है या फिर उसके बाद आपका ध्यान आपके परिवार की तरफ होता है। तो दिन में जो है इतने ज़्यादा ये विचार उत्पन्न नहीं होते हैं, लेकिन रात के समय ही जो है, कहीं न कहीं सारे विचार आते हैं। और जिसकी वज़ह से फिर ऐसा होता है कि रात को नींद नहीं आती। फिर ऐसा होता है कि लेट सोते हैं, अगर लेट सोते हैं, फिर सुबह तो आपको समय पर ही उठना होता है, सुबह आप लेट नहीं हो सकते हो। तो फिर कहीं न कहीं उससे, जो कहीं न कहीं मानसिक तनाव भी बढ़ता है, सर दर्द-सा रहता है, शरीर में जो है, कहीं न कहीं थकान-सी रहती है।
हुँ। जी। जी। हुँ। जी। हुँ। नहीं मैं आपकी बातें बहुत अच्छी तरीक़े से समझ सकता हूँ, और मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मैं मेरे को जैसे आपके अ, बातें सुन के लगा है, कि आप काफ़ी ज़्यादा चिंता हो जा चिंतित हो जाते हो किसी भी चीज़ को लेके। तो आपको उस चीज़ को कम करने के लिए ना, खुद के ऊपर क़ाबू लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको दिमाग़ को अ, क़ाबू लाने में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अ, क्योंकि देखिए हमेशा ऐसा हो नहीं पाता है ना। अ, इस की वज़ह से आपका नींद के ऊपर भी काफ़ी अ, ख़राब असर हो सकता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप आपको एक इंसान को ना नींद काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी तो होती है। तो आप दिन के 6-7 घंटे अ, कम से कम सोया करें। जैसे अ, आप रात को 10 या फिर साढ़े 10 के आस-पास सो सकते हो। और उसके बाद सुबह, अगर आपके साथ हो सके तो आप साढ़े 5 बजे, आप सुबह 5 बजे या फिर आप 6 के आस-पास उठ जाइए। और उसके बाद उठते ही ना, आप थोड़ा बहुत अपना मुँह-वू, धो लीजिएगा और उसके बाद कुछ समय है, जैसे 15 मिनट हो गया या फिर 20 मिनट, आप योग को दे दीजिए। आप ध्यान लगाने की कोशिश करें, जिससे कि आपका जो दिमाग़ है, वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन सकता है। और अ, जब आपका दिमाग़ खुद इतना ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा। तो आप जब आप कोई भी चीज़ों के बारे में सोचोगे, तब आप चिंतित नहीं होगे। आप, जो अपने काम से भटक जाते हो बहुत आसानी से, वो नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि आपका दिमाग़ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे काफ़ी ताकतवर बन जाएगा और उसके बाद कभी भी आप कोई भी चीज़ों के अ, सोचने की बारी आ गई। जैसे की अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपको कोई ऐसी बात याद आ गई, जो कि आपको चिंता में डाल देती है। तो वो अगर आए भी तो आप चिंतित नहीं होगे, आप अपना काम जा अ, जारी रखोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके बाद। और उसके साथ-साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप जो डाइट है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है ज़रूरी होता है। आपको अच्छे-अच्छे खाने हैं, आपको पौष्टिक खाने से खाने की ज़रूरत है, जिससे कि आपका दिमाग़ और आपका शरीर दोनों स्वस्थ रह सकें। और इससे क्या होगा कि आप अगर कोई भी अ, बातें होती हैं, उनको काफ़ी अच्छी तरीक़े से समझ पाते हो। आप चीज़ों को बार-बार सोचने की कोशिश नहीं करोगे और आप ना, हमेशा कोई न कोई काम करते रहिए। अगर आपको खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, या फिर आपको पढ़ना पसंद है, आपको जो भी चीज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद आता है, वो सारी चीज़ें करिए। जिससे क्या होगा कि आपका दिमाग़ कहीं न कहीं उलझा रहेगा। एक कोई किसी भी चीज़ को करने के लिए उस अ, समय पे चलता रहेगा, आपका शरीर उसी अ, चीज़ों को करता रहेगा। जिससे कि आपको दिमाग़ के पास न समय नहीं रहेगा, दूसरी चीज़ों के बारे में सोचने के लिए। तो अगर वो दूसरी चीज़ों के बारे में सोचेगा नहीं, तो आपको उस वक़्त चिंतित होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप, अपने अ, जीवन में इन सारी चीज़ों को अ, कहीं न कहीं डालने की कोशिश करोगे, तो आपका जीवन काफ़ी ज़्यादा अच्छा अ, इ इ, रूप ले सकता है। मैं ये तो नहीं कहना चाहूँगा, एक ही बार में ये सारी चीज़ें हो जाएँगी। लेकिन अगर आप धीरे-धीरे इन चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे, इन चीज़ों को आदत लगाने की कोशिश करेंगे, तो आपका जीवन काफ़ी अच्छे तरीक़े से मोड़ सकता है। जी।
हुँ। जी। जी। जी, जी आपने जो है, अ, बिल्कुल सही बातें बोली हैं। आपने बिल्कुल जो है, बहुत ही अच्छी जो है, अ, मुझे सलाह दी है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, कि अ, मेरी आपसे बात हुई। जो मेरी परेशानी थी, मैं अपनी परेशानी लेके आपके पास आया हूँ, और जो है इतना अच्छा मेरी परेशानी का समाधान मुझे आपसे मिला है। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, मेरे को भी आज आपके साथ बात करके, आपकी मदद करके, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो बेझिझक मेरे से आप पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ, मैं हम आगे भी मिलते रहें। धन्यवाद आपका।
जी धन्यवाद।